Oye, a ti, ¿qué te ha enseñado la naturaleza sobre la paciencia?
Muchísimo, demasiado, o sea, de de por sí tengo como mucha conexión con ella, me encanta. La disfruto todos los días, de, así sea un arbolito ahí en el asfalto, porque, pues, vivo en la ciudad. O sea, y cuando de repente tengo la oportunidad de ir a algún parque cercano por aquí, lo disfruto muchísimo. Entonces a veces, eh, cuando no tienes tanto cerca, como que lo valoras, ¿no? Como que lo ves, lo observas, lo disfrutas. El sol, digo, el amanecer de cada día es, pues, para mí es el primer fíjate que lo que es el amanecer de cada día, me enseña mucho sobre esa parte de la paciencia. Porque el sol sale cuando tiene que salir. O sea, no se deja presionar por nadie, empieza a salir como él quiere, en el momento que tiene que estar, está arriba, cuando tiene que ir a descansar, se va a descansar. Entonces, eh, eso me enseña de que, a veces nosotros como humanos nos presionamos de más. Y y por eso nos enfermamos, porque estamos ahí sobre nosotros, nuestros probl nuestros peores jueces somos nosotros mismos, no necesitamos ayuda a veces, te exiges de más, hasta que en un momento llegas a reventar. Entonces, la naturaleza es, todo se toma su tiempo definitivamente, incluso, hay temporadas de ciertas frutas, temporadas de ciertas flores, la primavera llega cada cierto tiempo, el el invierno, el verano, según cómo lo iban en cada estación del año. Digo, ahorita con tantos cambios climáticos ha habido medio, no se nota al 100 pero las estaciones son bien claras, ¿no? La primavera van a salir las flores, da así que todos los tipos de insectos, aves, eh, etcétera, etcétera. Y se espera, o sea, no importa cuánto le grites, no va a cambiar de opinión, eh, o sea, la naturaleza ya tiene bien claro cómo lo va a hacer, en qué momento lo tiene que hacer y, aparte, es efectivo completamente.
Okey. Ujú. Okey. Así es. Así es. Así es es. Claro. Oye, este, me me me me me gusta mucho cómo lo cómo lo, pues, p ideaste, ¿no?, cómo lo estás ideando, ¿no?, el sol va a salir cuando tiene que salir, las, ahora sí que las estaciones, todo eso se dan y ni antes ni después, eh, pacientemente todo se da, la la naturaleza tiene, ahora sí que tiene su propio reloj, pero eh eh eh eh, hablando de esto, de de la paciencia y cómo te ha enseñado la naturaleza acerca de la paciencia, ¿puedes contarme una an anécdota concreta? No sé, alguna caminata que tú diste y caíste en cuenta, a lo mejor fuiste a un huerto o te quedaste en modo observación, donde la naturaleza te puso a prueba en en ciertas cosas en este, bueno, y sobre todo en el, en en el término de la paciencia.
Así es. Ajá. Sí, te voy a contar algo supersencillo, alguna vez cuando fui a la primaria, yo creo que todos primaria o kínder, exactamente ya pasó un ratito, ya no me acuerdo exactamente la fecha, no sé si recuerdas que nos bueno, nos daban clases de de sembrar un frijolito, no sé si lo recuerdas, era clásico en cierto, creo que en la primaria, que ponías tú las el frijol, bueno, de hecho es lo sorprendente, ¿no?, porque, pues, tú como niño no no sabes que ese frijol aparte de que se come, se puede hacer una planta, ¿no?, o sea, es impresionante, entonces, yo me acuerdo que era meter el frijolito en el algodón con, este, alcohol y esperar, hasta que el arbolito ea b b brotara los lo que era la hoja y después ya sucesivamente, ¿no?, hasta que se hacía una planta más grande, o sea, fíjate, o sea, que increíble a veces la naturaleza te sorprende, entonces ese simple ejemplo que te estoy dando es increíble porque aparte de que yo me di cuenta de que un frijol no nada más se podía comer así directo, sino que también era, eh, un una semilla de una nueva vida, o sea, es impresionante, cómo tienes que esperar, va creciendo, se va abriendo paso hasta que llega a ser una mata o un árbol o lo que corresponda, ¿no?, depende su género, entonces, es increíble la verdad, eso es lo que me ha enseñado la paciencia, a esperar, todo tiene su tiempo.
Okey. Ujú. Ah, sí, ¿cómo no? Claro claro. Ujú. Sí. Fíjate que todo ti todo tiene su tiempo, como dicen por ahí: "Todo lo que se quiere debajo del sol, tiene su tiempo y tiene su hora", y en esos ritmos naturales que has venido compartiendo, ¿no?, que ayudan a recordar que hay procesos que no se apuran y no deben de apurarse como las estaciones del año, las mareas incluso, la germinación también, cómo dices, ¿tú tú cómo esto, eh eh, cómo lo has aplicado a tu vida diaria?
Así es. Así es. Mira, déjame decirte lo que no hice <laughs> porque para llegar a lo al al aprender es porque de alguna vez te equivocaste, ¿estás de acuerdo?, o sea, al, o sea, todo esto es equivocarse. Mira, yo te voy a decir una cosa, cuando yo estaba más joven, eh, tú tienes sueños, tú e en algún momento sueñas algo, ¿no?, dices: "Bueno, yo quiero esto para mí". A veces aprendes de los errores de otras personas y te vas formando una idea, ¿no?, de lo que tú quieres, a ver qué no quieres y qué quieres, ¿no? Entonces, en algún momento de mi vida yo, este, estaba segura, a pesar de mi generación de que a las mujeres no se les e exigía tanto estudiar, hablo de ya una generación de algunos años atrás, ya más de 50 primaveras por ahí. Entonces, era la educación de que la mujer era hecha para el hogar, cien por ciento, nunca me revelé al hecho de ser parte del hogar, pero algo dentro a mí me decía: "Tú tienes que estar preparada pase lo que pase. Tú no sabes qué va a pasar, tu pareja se enferma", porque nosotros éramos hechas de depender del hombre 100% Entonces, si no había hombre, la mujer no nomás no daban ni para atrás ni para adelante, eran poquitas las guerreras por ahí que salían adelante, pero se las veían superdifíciles por no estar preparadas para esos cambios. Entonces, yo decía: "Bueno, yo yo quiero en mi en mi plan de vida", o sea, obviamente, <chuckles> y nada más faltó firmarlo, yo creo que ese fue el error, fíjate, <laughs> que no lo firmé. Entonces, yo dije: "No, mi plan de vida, yo quiero estudiar en la universidad, quiero", o sea, mi plan de vida era así, ¿no?, yo a a tal edad ya me veía, ¿no?, me visualizaba, ¿no?, ya a los veintitantos años ya estoy titulada, yo estaba estudiando para contador público en ese momento en mi vida, y y yo dije: "No, pues, me quiero titular, quiero trabajar para llegar con no con las manos vacías", ¿sí me explico?, pero, pero ahí viene el pero, eso se oye bien bonito. <laughs> Entonces, justo me caso a la mitad de la universidad, y dejo todo todo mi sueño, todo, renuncio a todo al 100% por seguir a mi príncipe azul, ¿no?, clásico. Pero, la vida te tiene sorpresas, digo, la a veces, quizás sea una señal del corazón de Dios, no sé, que viene ahí de como prevente por alguna razón. Efectivamente, mi matrimonio termina a los 5 años, de haberme casado, y yo no estaba lista. Entonces, yo dije: "Okey, ¿por qué no me escuché a mí misma?", y porque todo tiene su tiempo, ¿estás de acuerdo? Éramos muy jóvenes, incluso, mi pareja era menor que yo, y y estuvimos envueltos en una bola de problemas. Obviamente, tarde que temprano íbamos a tronar como pareja, porque inmaduros los 2 jóvenes, papás, eh, muy pronto, o sea, nos casamos porque estábamos esperando un bebé por ahí, entonces, fue muchas cosas fuera de lugar, fuera de tiempo, yo lo veo así. O sea, yo la verdad creo que todo tiene el tiempo, si hubiera esperado mi plan de vida, porque pues, nada más hablamos de que a lo mejor eran 5 años de diferencia, estás de acu no hablamos de que eran 20 años, eran unos cuantos años, yo yo me titulaba en 2 años y, a la mejor, yo quería trabajar unos 3 ese era mi plan de vida y no estaba tan mal estructurada a pesar de la generación. No estaba tan mal, yo digo: "Okey, me quedo". Okey, efectivamente, me separo y me quedo sin un centavo, ¿imagínate cómo estaba en ese momento de mi vida? ¡Ah!
Okey, a ver a ver. <laughs> Totalmente, totalmente, ya después así es. Ujú. Así es. Okey. Okey, okey. Sí, así es, así fue, sí. Sí, claro. Totalmente. Ujú. <laughs> Ujú. Claro, así debe de ser. <laughs> Y. Mm, así es. Ah, caray. Ujú. Sí, sí, sí, unos cuantos año No, sí, es su su suena suena bastante, pues, suena bastante rudo, ¿no?, este, cómo cómo eso que estás platicando, ¿no?, este, cómo lo aplicaste y, a la mejor, tú tú ahorita comentaste algo, este, importante, ¿no?, a la mejor, e e e el no y cómo las cosas tienen su tiempo, y como dicen: "Hay tiempo para reír, para llorar, para estar de fiesta, para estar de luto", y y y y como dices di dices: "Es que no estábamos listos". Entonces, no estábamos listos, nos aventuramos a esto, y tan no estábamos listos que a la vuelta de la esquina, pues, terminó la relación, que quizá, a lo mejor 5 años después, 7 años después, quizá es
Exacto. No, no, no estábamos listos. Y con la misma pareja, fíjate, a la mejor hasta con la misma pareja.
Sí. Con la misma pareja así es, e es a lo que voy. Quizás, este, es en la persona que no funcionó en ese momento, no quiere decir que fueran incompatibles, eh eh, hablando generalmente, a lo mejor, fueron incompatibles en ese momento de la vida. Entonces
Bueno, mira, nada más te voy a contar así para que <chuckles> dimensiones la situación, ¿no?, yo tenía en ese momento de mi vida, iba a cumplir 21 años
A ver. Okey.
él tenía, yo no sabía su edad exactamente, para empezar, él tenía 17 años y yo 21 no, o sea, la verdad yo lo yo después después, al momento no lo entiendes, porque te sientes grande, que el mundo te lo comes a pedazos, pero pues, no teníamos nada, o sea, <chuckles> ni él tenía nada que ofrecerme ni yo tenía nada que ofrecerle, o sea, ni siquiera para mantenerlo, ¿no?, a pesar de que tenía una diferencia de ahí de 5 años más o menos, eh, no había nada que ofrecer el uno al otro, ¿no?, o sea, nunca nos pusimos a pensar dónde íbamos a vivir, para empezar. No teníamos ni una cama donde dor ah, no, no, no, o sea, eso fue un show, así que casi casi parece que nos adoptaron, ¿no?, o sea, <chuckles> nuestros papás, nuestros suegros. <laughs>
No, estaba muy joven, estaba muy joven. Ujú, así es. Oye, eh, u us ustedes pensaban ustedes pensaban que iban a vivir de amor, nada más, es
Pues sí, o sea, no, yo creo que ni eso pensamos, te lo juro, o sea, yo yo me pongo a dimensionar y digo: "Ah, guau", yo vi a mi vi a mi hijo en esa edad y yo dije: "Ay Dios mío, era mucho pedir, o sea, era demasiado pedirle a esta p bueno, a mi pareja que fuera una persona madura cuando ni siquiera era una ni siquiera era mayor de edad, por amor de Dios" Entonces, en ese momento no lo dimensioné porque, pues, también era joven y también estaba asustada en en este momento de mi vida y y pues, las circunstancias se dieron de que nos teníamos que casar por cuestión de la cultura, de la época, etcétera. Entonces, ambos no teníamos nada que ofrecernos uno al otro, por, precisamente, estar fuera de tiempo. No es porque no lo quisiera, no se trata de eso, sino se trata de que no estábamos en el lugar correcto, ni en el momento correcto, ni teníamos nada que ofrecernos uno al otro. Al final del día, toda la fruta que comes fuera de lugar, pues, te hace daño, y así fue.
<laughs> Claro, claro. Ujú. Sí, así fue, de hecho, sí. Oye, fíjate, este, eh, cómo entonces, eh, cómo se adelantan los procesos como como el tema ahorita que decías del frijolito, si hubieras adela a adelantado ese proceso, pues, a la mejor no hubiera crecido la matita, y como ese tipo de cosas. Entonces, cómo a veces la naturaleza uno puede creer que es lenta, pero a veces no, sencillamente puede ser, este, es implacable, o fulminante, ¿tú cómo compatibilizas, ahora sabiendo, pues, en este en este bagaje, en esto que te decía de la naturaleza, y ahora con esta visión que la experiencia de vida te ha dado
Exactamente. Exacto. Ajá, no, es sabia. <laughs> Ajá.
cómo tú compatibilizas esto?, este, viéndolo desde el punto de vista de la paciencia y entendiendo, pues, lo que te ha enseñado, y, cómo cómo haces ese símil de la naturaleza, de los tiempos, estaciones y cómo también en la vida debe debe de serlo. Y y y también hay hay un ejemplo también que que se puede poner, ¿no?, por ejemplo, lo que es el el sexo, eh, dicen que es bueno, pero dentro del matrimonio, y hay algunos que que lo ponen como el fuego que también es bueno para dar calor de una casa, pero cuando está dentro de la chimenea, sacas el fuego de la casa y te la puede quemar toda, es lo mismo si sacas el sexo fuera del matrimonio, pues, puede quemar una vida, por llamarlo de una manera, eh, no sé, si te ha tocado, este, escuchar sobre ese ejemplo.
Eh eh, pues no exactamente así, pero si tienes algo en lo que estás diciendo, tienes razón. Todo es en su tiempo, fíjate, porque uno debe yo creo que en este momento de mi vida, yo debí haber respetado mis decisiones. O sea, yo me sentía más herida por mí. Porque yo me di cuenta que estaba más molesta conmigo que con mi pareja. Tardé en entenderlo, no creas que lo entendí en 5 minutos, tardé años en comprenderlo de que a la persona que estaba lastimando era a mí. Porque la que se estaba poniendo en todos los riesgos, que puso en riesgo a su familia, porque, pues, al final del día yo me quedé como mamá soltera a pesar de que me casé y todo este rollo. Yo, económicamente, fui la única que sostuve a mis hijos todo este tiempo. Entonces, no tuve el apoyo ni económico, ni hubo el príncipe azul ahí que estuviera al lado de ti y y me tuve que hacer cargo, o sea, mis problemas ya de por sí eran grandes, ¿no? Entonces, regreso a casa de mis padres con mis hijos en su tiempo. O sea, si hubiera esperado unos años, eh eh, pues hubiera sido quizá diferente, no sé, es es una una moneda al aire al final, ¿no? Pero yo a mis hijos les enseñé que deben aprender a amar, deben amar con los pies en la tierra. ¿Eso qué quiere decir? No puedes tomar decisiones por emociones y en todos los sentidos, o sea, no puedes dejar que la emoción te ciegue. Yo sé que es difícil porque en el calor del momento, como dices tú, eh, pues te dejas llevar, pero no te pones a pensar en todas las consecuencias, tanto negativas como positivas, que pueden haber en esa decisión emocional. Puedes encender un fuego y quemar toda una casa o puede ser que no lo hagas, ¿no? O sea, todo depende, pero en el momento y cuando estamos emocionalmente, eh, sobre todo cuando estamos jóvenes a veces hacemos cosas sin pensar. "Ay a mí no me va a pasar" clásico, mírame, era mi frase, a mí no me va a pasar, era mi frase.
Claro. Totalmente. Ah. Claro, claro. Sí, así es. Totalmente, totalmente, así es. Sí. A mí me ha pasado, que que te haya pasado a ti no quiere decir que me vaya a pasar a mí.
<chuckles> Exacto, era mi frase: "No, a mí no me va a pasar esto, ¿cómo creen? O sea, yo soy muy fuerte". No es cierto, la vida te pone en situación sí y no, nos pasa, entonces yo le decía a mis sobrinos, ahora ya platico con mis sobrinos, con mis hijos, con todo el con todos los que me piden consejo y se me acercan, ¿no sabes qué? Mi consejo es: "Nunca digas nunca". O sea, la vida no sabes cómo te va a dar vueltas, y no sabes si vas a estar en esa situación, mi consejo es prepárate para lo que pueda venir, no sabes, ¿no?, lo que pueda suceder. Obviamente, yo deseo lo mejor para mis sobrinos, obvio para mis hijos, para mi nieto, ya tengo un nieto, entonces, pero al fin y al cabo cada quien vive su propia experiencia. Lo que sí eh, el consejo es nunca digas nunca y y date la oportunidad de esperar. Puedes si amas esa persona, si te puede esperar un día, te puede esperar 10 años, o sea, cuando de veras una persona te ama te va a esperar. Cuando tú te sientas listo o lista y te va a esperar en el tiempo, pero antes que los demás te esperen, tú te tienes que esperar a ti mismo. Cuando tú te sientas de verdad listo y pienses que esa decisión al final es lo que tú realmente quieres y no te dejes llevar solo por la emoción.
Yo estoy más inteligente que tú y est <chuckles> Claro, claro. Totalmente. Oye, pues muchas gracias lo que compartiste, y cómo la naturaleza te ha enseñado cómo ser pacientes en esas etapas de la vida, y cuando te aceleras, este, un proceso o te quieres brincar una etapa, pues a veces, este, puede haber algunos problemas que te los pudiste haber evitado. Pues, muchas gracias por compartir, te lo agradezco en verdad.
Así es. No, a ti gracias, cuídate.